อ๋อ โอเคค่ะ มันก็ดีมาก ๆ เลยเนาะ เรามองว่า พอของเหลือมันไม่มีอะ มันทำให้แบบความสิ้นเปลืองอะมันลด แล้วถ้าครอบครัวที่เขาแบบว่ามีเด็ก หรือว่ามีสูงอายุ หรือคนที่เขาทำงานไม่ค่อยมีเวลาอะค่ะ วิธีของคุณเนี่ยมัน อาจ จะใช้เวลาค่อนข้างเยอะเนาะ มันมีไหมคะว่า เราสามารถปรับตรงไหนได้บ้าง ให้เราแบบ มันทำได้จริงใน ชีวิตประจำวัน อย่างเงี้ยค่ะ?
ได้ ค่ะ ค่ะ อืม หมายถึงว่า ที่ไม่ต้องมาเสียเวลาชั่งน้ำหนัก หรือว่าใส่ถุงสุญญากาศ อย่างงั้นใช่ไหมคะ?
ถูกต้องค่ะ